Oh, gitu, kalau aku sih, sekarang, e punyanya satu sahabat yang dekat banget. E temannya, e ada sih, bisa dibilang tapi ya enggak enggak terlalu, apa sih namanya, heeh, enggak terlalu dekat. Tapi kalau aku sih, lebih milih pribadi 1 sahabat aja yang dekat, jadi enggak, apa ya, diban dibandingkan teman banyak tapi enggak ada yang dekat gitu kan. Soalnya, e sahabat itu bisa diajak ngobrol, e enggak jelas gitu kan, bisa diajak ngobrol, eee, mendalam juga gitu kan, bisa minta pinjam duit. <laughs>
Mhm, ya. Mhm. Kat ya. Mhm, hmm. Oh, iya iya iya. Heeh. Ya. Iya iya iya betul. Heeh. Iya betul. <laughs> Iya iya dan kadang itu mereka kayak enggak menghakimi kita ya, Kak. Maksudnya kan, e ka kalau sama temen yang enggak terlalu dekat nih, biasanya kayak, e misal kita iseng nih, kita kayak, "Eh aku habis beli baju baru loh," gitu kan. Tapi kalau sama teman yang enggak terlalu dekat sih, mungkin mereka mikirnya, "Pamer ya." Sem
Mmm, iya betul juga ya. E Wow, iya bener. Jadi enggak bisa flexing enggak jelas ya. Iya juga ya ja takutnya mereka malah jadi, "Apa sih nih, orang malah kayak pamer banget gitu ya." Oh, iya juga ya. Heeh.
Iya iya betul. Heeh. Iya, heeh, betul, kayak mereka mungkin bakal, apa ya, istilahnya ngrasani kita gitu, Kak, malah ke teman yang lain takutnya ya. Kalau samaan.
Oh, iya iya, bener juga ya. Terus kalau Kakaknya gimana nih, eee leb punya, lebih mun lebih mending miliki memiliki teman banyak atau tadi, kayak tadi, sahabat sejati?
Ah.